أنا بقى لي فترة كده اتعودت إني أنام يعني في نُص اليوم، وبصراحة حاسة إن الموضوع ده مأثّر على نومي، بس في نفس الوقت أنا مبسوطة أوي بيه، وحابّاه باحس كده إنّي بارَيّح وباكون صاحية فايقة يعني لبقية اليوم، هل تقدر تساعدني كده بأي نصيحة؟
آه طبعًا. يعني أكيد طبعًا، هو يعني النوم ده من أهم حاجة يعني طبعًا لو صح النوم صح كل شيء، فأنتِ لو عندِك مشكلة في النوم، بتحسي إن يومِك ما بدأش كويس، وأنا فعلًا مقدر موقفِك جدًا، بس قولي لي كده بقى، إيه اللي بيخلّيكِ يعني، يعني تنامي مُتَقطّع كده طول اليوم؟
اهم. هو أنا بصراحة عشان يعني باشتغل كده شغلانة بيكون فيها آمم كلام كتير مع عُملا، ومشاكل ومش عارفة إيه، فباحس إن أنا ال القيلولة اللي أنا باخدها ديّة ما بين الشغل لأن أنا باشتغل من البيت شغل حر في أي وقت، ف الوقت اللي أنا باخده كده ما بين يعني كل مثلًا ساعتين، ممكن مثلًا أنام 40 دقيقة، خلّينا نقول كده، نُص ساعة، باحس إني يا دوبك بس إني غمضت عيني و وسرحت أو نِمت أو أيًا كان باصحى فايقة كده، باصحى إن أنا عادي عندي طاقة جديدة إن أنا أشتغل بيها، فحسيت إن الموضوع كويس ليَّ، وبصراحة في البداية ما كنتش شايفة أوي يعني تأثير على نومي بالليل لحد بَقى من قُريب كده لمّا لاحظت إني بجد بقى لى فترة، يعني نومي بالليل وحش جدًا باقعد كل شوية أصحى آآ باقعد أتقلِّب كتير ممكن أفضل أصلًا قاعدة في السرير مش جاي لي نوم خالص، يعني بيبقى صعب إني أنعس. بس، فعملت يعني كده شِبه إيه ترابط ما بين الإتنين، بس بصراحة يعني مش عارفة أحِلُّه إزاي، لأن أنا برضه كان نفسي أخَلّي القيلولات ديّة تفضل موجودة.
إمم. امم، امم. أيوه. امم. امم امم. آه، الصراحة أنا حاسِس بيكِ جدًا طبعًا بسبب ضغط الشُغل، فأنتِ بتريّحي في الشوية، فده طبعًا بيأثّر على نومِك بالليل وده طبعًا بيرهقِك جدًا. يعني كإنِّك بتصلّحي يعني إيه، مشكلة آآ بمشكلة تانية، فلأ بجد الله يكون في عونِك يعني. آآ طيب، أنتِ مثلًا يعني إيه الح إيه الخطوات أو الحلول اللي أنتِ عملتيها بحيث تضبّطي ال النوم بتاعِك آآ في الليل؟ يعني هل جرّبتِ تعملي أي محاولة؟
بالضبط. هو أنا علشان أضبَّط نومي بالليل، حاولت بقى إن أنا ام أك باشرب حاجة دافية كده قبل أمّا أنام. باحاول أوي إن أبعد عن الموبايل، بس طبعًا مش بانجح في الموضوع ده على طول، للأسف باقعُد استخدمه تاني آمم بس تقريبًا دُول الحاجات اللي أنا حاولتها يعني أكتر من كده حسّيت إن أنا كده ممكن أحتاج أروح لمُتخصّص وأنا كنت بصراحة عايزة الموضوع ده أخلّيه آخِر حاجة خالص.
إمم. إمم. إمم. آه بالضبط. يعني هو الموضوع ممكن أنتِ ت يعني تعالجيه بنَفْسِك أنتِ، لإن هو موضوع بسيط مش قوي. فإن أنتِ تتحكّمي في آآ في نومِك ده حاجة مش ع عَويصة، بس هي طبعًا ه قد قد ما هي مُتعبة وبجد مُقرِفَة ف وبت بتضايقِك، بس هي حلّها ممكن يكون سهل وفي إيدِك جدًا. طَب أنتِ مثلًا هل حاولتِ مثلًا إن أنتِ تثبّتي مثلًا مُدّة ال القيلولة اللي في النُص ديّة أو الوقت اللي بتناميه في النُص دوّة مثلًا تخلّيه وليَكُن تضبُطي المنبه تخلّيه مثلًا 20 دقيقة بس كده وتصحي تاني؟
اهم. إمم، لأ بصراحة ما جربتهاش دي يعني أنا باحط المنبه على 40، 45 دقيقة، 20 دقيقة دي مش عارفة يعني، هل فعلًا هابقى لحقت إن أنا <chuckles> استمتَعت بنومي والّا هابقى لسه ما نعستش؟
امم. بصّي هو كده كده أنتِ بتقومي متقريفة وب وبرغم إن وبرغم إن أنتِ يعني يعني بتنامي 45 دقيقة برضه ده مش رقم كفاية للنوم، فعشر ما فرقتش 20 دقيقة من 45 دقيقة، ويك وبس تُبقى بشرط يعني، أنتِ تخلّيها آخرِك مثلًا تُبقى 15:00، يعني قبل قبل الساعة 15:00، يعني من بعد الساعة 15:00 ما تناميش خالص، تمام، و وطبعًا حاولي طبعًا أول ما تصحي من النوم، آآ، تشربي قهوة، وتخلّي آخر كوباية قهوة قبل الساعة 20:00
اهم. Okay.
يعني قبل الساعة 20:00، أنتِ بتنامي في غالبًا في الساعة كام؟
بُص هو أنا بصراحة يعني بابتدي كده أخش على السرير من الساعة 22:00 ممكن بقى مع الRoutine وإن أنا أقعد على التليفون كده شوية، قُل حداشر ونُص بابقى خلاص باقفِّل النور كله، اتقفَل وخلاص هانام.
آه. حلو أوي.
وباصحى بقى الس
يبقى لأ يبقى مش الساعة 20:00 بقى، يبقى خلّيها مثلًا الساعة لو أنتِ بتنامي الساعة 22:00 ممكن معلش تخلّيها على الساعة يعني قل بُص قبل نومِك ب5 ساعات، يعني دايمًا خلّيها قبل نومِك كده ب5 ساعات، لإن هو دوّة إن ال آه، شرب القهوة على فكرة بيخليكِ تفوقي أكتر، فما تشربيش قهوة طول اليوم، آمم، بعد الساعة يعني بالكتير خالص، بالكتير خالص يعني آخرك الساعة 14:00 15:00 تشربي قهوة في اليوم، علشان يعني أو الساعة مثلًا 17:00 بالكتير يعني علشان برضه فاهمة، تعرفي ت تضبطي اليوم، وكمان برضه، آآ، ممكن تشربي، آمم، يعني ممكن تقومي تتحركي وتمشي شوية. هل جربتِ الموضوع ده قبل كده، قبل مثلًا ما ت ما ت يعني بعد ما تخلصي الشغل وخلاص و وخلصتِ كل حاجة، تقومي تتمشي مثلًا، تشربي مَيَّة كتير، هل جربتِ الموضوع ده؟
تمام. آمم بصراحة التمشية أنا ما ليش فيها أوي يعني غير في أوقات معينة مثلًا لو أنا هاقابل حد، هاقابل حد من أصحابي ك ننزل نتقابل ونخرج تمشية، بس لأ بصراحة، وعلى فكرة موضوع القهوة ده، أنا فعلًا باعاني منه، أنا أصلًا باشرب ك 3 أو 4 كوبّايات قهوة في اليوم، آمم بس يعني باشربهم خلّينا نقول في في ك في يعني في تجمُعات اجتماعية، مش باشربهم في الشغل، أنا لمّا باخرج مثلًا على طول مشروبي باقوم طالبة على طول لاتيه، فبيكون في آآ اتنين Shot قهوة فعلى طول باحس إن أنا الأيّام اللي باخرج فيها فعلًا الساعة 23:00 دي أصلًا يعني ما ابقاش لسّه دَخلت علي السرير، ولو قاعدة بافضل قاعدة زي ما أنا قاعدة كده علي السرير، ما باعرفش أنعَس خالص.
إمم. امم. إمم. إمم. فاهم آه. اهم. حلو أوي <sniffs> طيب أنتِ لمّا بتنامي الساعة 22:00 يعني بتبتدي تقلقي كده مثلًا الساعة كام؟
بابتدي بقى أصحى خلّينا نقول على الساعة 01:00 بابتدي أصحى مثلًا، ممكن أقوم آمم أ كده وبعدين أخُش تاني مثلًا، أو ممكن مثلًا أمسك الموبايل، ممكن أروح أفتح الشُباك، يعني أي حاجة باقوم باعملها الساعة 01:00 وبعدين، ممكن لو رجعت نمت تاني، باصحى تاني اتقلِّب 03:00 05:00 كده تقريبًا كلّ ساعتين.
إمم. إمم. اهم. آه، ما أنتِ عشان نومِك مش منتظم فبتصحي كل شوية. قد إيه الموضوع ده صعب فعلًا وبيخلّيكِ تفقدي تركيزِك الصبح، أنا يعني أنا فعلًا مقدّر موقفِك جدًا والموضوع ده يعني بُصّي هتضبّطيه، بس هو يعني عارفة يعني عارفة هرمون النوم اللي هو ال الميلاتونين اللي هو عارفة دوّة؟ هو ده لمّا بتع بتدرّبيه، بت بت يعني أكنِّك بتدرّبي يعني بتدرّبي حاجة مهمة عندِك في يعني مثلًا أنتِ النهاردة هتنامي الساعة آمم وليَكُن 22:00، لازم تخلّي على الأقل خالص 8 ساعات نوم متواصلة دول أهَم حاجة. آآ مش مهم بقى تاخدي قيلولة في اليوم ما تاخديش، أهَم حاجة أنتِ آآ تدرّبي نَفْسِك إزاي تنامي 8 ساعات. إزاي بقى هتعملي دوّة؟ <sniffs> أول حاجة آه. أول حاجة أنتِ لازم أنتِ يعني ترهقي نَفْسِك قبل ما تخُشّي تنامي. يعني يعني عارفة أنتِ لمّا تكوني قاعده مثلًا بتتفرّجي على مسلسل كده وتفقّري كده وتحسّي إن أنتِ خلاص لازم تخُشّي تنامي؟ دلوقتي عارفة الحركة ديّة؟ دايمًا تخُشّي كده السرير وأنتِ عندِك الشعور دوّة، اللي هو أنتِ هتخُشّي على السرير لا هتمسكي موبايل
اهم. ماشي. إزاي؟ آه. حلو. أها.
ولا هتفكري في أي حاجة في اليوم هتخشّي تنامي، تمام، وحاولي تضلّمي الأوضة جدًا، يعني ما تخلّيش أي نور يخُش ولا حتّى وحاولي تمنعي أي صوت، ده برضو اللي بي اللي بيساعد على التوتّر، فيعني لو أنتِ مثلًا عندِك مثلًا حد بيعمل إزعاج أنا مش عارف بقى إذا عندِك أولاد أو ل لأ، فده ممكن برضو يكون بسبب إن أنتِ بتصحي وبتقلقي، فحاولي ت تهدّي الجو جدًا قبل ما تنامي، تمام، آآ، بس، يعني ب برضو ويح برضو موضوع إن أنتِ ت يعني يعني تصحي بدري، ده مُهم جدًا على فكرة، أنتِ لو صحيتِ مثلًا الساعة 07:00 تقدري هتواظبي مثلًا لحد الساعة مثلًا 02:00، وده هيخلّي آمم
حلو أوي. امم. امم.
نومِك، آآ، اللي هو القيلُولة دوّة أقل، يعني هيخلّي نومِك يأ ي يعني آخرِك هتبقى تنامي ع عت هتنامي مثلًا على الساعة 02:00 مش هت مش هتنامي بعد الساعة 02:00 أو 03:00 ده برضو حل مناسب، هل جربتِ تعمليه قبل كده؟
أيوه. بُصّ هو أنا أصلًا يعني باصحى الساعة 07:00 فعلًا ده ده ميعاد صحياني، آآ، مُمكن أي أيّام اللي بقى بانام فيها مثلًا متأخّر زي ما قُلت لك كده عشان لو شربت قهوة مُمكن أصحى بقى على 08:00 08:30 بس بصراحة بعد المواعيد ديّة لأ، أنا على طول حتّى في أيّام الأجازة باصحى بدري، آمم
امم. امم. آه أنا كنت لسه هاسألِك أصلًا حتّى طب الأجازة بقى كنتِ بتعملي فيها إيه، عشان برضو الأجازة مُمكن تكوني أنتِ بتضبّطي نومِك طول الأسبوع، وتيجي يوم الأجازة بقى تاخدي راحتِك أوي فإيه اللي بيحصل، فَبتتعو بترجّعي الroutine تاني من الأول وجديد، الأجازات بقى بتعملي فيها إيه؟
بصراحة في مواعيد النوم والصحيان أنا برضو في الأجازات مضبوطة، يعني مُمكن تتأخر مثلًا نُص ساعة، ساعة عشان أصلًا ما بابقاش ضابطة منبه في أيام الأجازة، بس أنا أصلًا لوحدي كده تحس إنه خلاص جسمي اتعوّد على الميعاد دوّة فبقى بيصحى فيه، آمم، لكن عارف بقى اللي أنا دلوقتي بس افتكرته واحنا بنتكلم إن أنا أصلًا في أيام الأجازة عشان ما باخدش القيلولات دي، فباحس إن أنا بانام يمكن بالليل أحسن بكتير، يعني مُمكن باتقلّب برضو بس يمكن مش كُلّ ساعتين، مُمكن يعني كُلّ 3 ساعات 4 ساعات مُمكن أصحى كده أحس إني مثلًا بردانة والّا حاجة، أقوم قافلة الشباك وبعدين بارجع بانعس تاني على طول، ففعلًا واضح إن القيلولة دي هي اللي عاملة مشكلة، أنا فعلًا محتاجة أقللها.
أيوه اهم. فعلًا، ما هو أنتِ هُم عشان كده أنا قُلت لِك أنتِ هتنامي في الأول وقت قليّل جدًا، هت هتقللي وقت النوم وبعد كده يوم بعد يوم هتحاولي تقلليها لحد ما تبطليها خالص، لأن فعلًا ال القيلولة ديّة هي اللي بت اللي بتخلّي آآ، نومِك صعب، فأنتِ لو مب وق وقّفتِ موضوع القيلولة ده فعلًا هتقدري تنامي كويس بالليل جدًا، بس الواضح يعني إن أنتِ مش ما ينفعش تبطليه مَرّة واحدة، لأن هو لو بطلتيه مَرّة واحدة مُمكن يعني هي هي آآ، مش هتعرفي أصلًا وكمان مُمكن يضايقِك أو يقرفِك يعني، فبرضو يعني حاولي تبطليه على الآخر موضوع القيلولة ده أصلًا لو عرفتِ لو تقدري تعمليه، شوفي شوفي يوم الأجازة بتعملي إيه واعملي زيه في الأيام العادية.
إمم. حلو أوي، صراحة يعني النصيحة دي أنا هاجربها وإن شاء الله بقى الموضوع دوّة ينجح معايا عشان بجد نومي بالليل دوّة تعبني جدًا و عايزة أشكرك جدًا إنك سمعتني بجد واديتني نصيحة مفيدة أوي.
إن شاء الله نومِك يتضبّط يعني. العفو على إيه أنا موجود هنا في أي وقت لو احتجتِ أي نصيحة تانية، شكرًا ليكِ